ใช่ ใช่ ใช่ครับผม แล้วทริปเนี้ยครับผม มัน ไป 15 วัน มันเป็น 15 วันที่ผมมีความสุขทุกวันเลยครับผม <chuckles>
อืม อืม ครับผม โอ้โฮ ไหน แบบมีที่เที่ยวไหนอะไรยังไงบ้าง? ที่แบบประทับใจเป็นพิเศษนะครับ ไหนลองแล็บ ลองฟังหน่อยว่า มันเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงเลย? เปลี่ยนมุมมองคุณยังไงเลยอะครับผม?
โอ้โฮ อา มุมมองหนึ่งเลยนะ คือเราไป อย่างแต่ก่อนเนี่ยเราไปเที่ยว อ่า เกาหลี ญี่ปุ่น ไรเงี้ย เราจะอยู่แต่เมืองเป็นส่วนใหญ่ เราจะไม่ค่อย เจอ งาม อา แต่ กับ นิวซีแลนด์เนี่ย เราขับรถ เราจะเจอธรรมชาติเยอะมากครับผม เราจะเห็น ธรรมชาติสวย ๆ ตลอดทาง เอาง่าย ๆ เลยครับผม แค่เรา ตอนขับรถย้ายเมืองหรือขับรถไปตามสถานที่ต่าง ๆ เนี่ย เราก็เจอวิวสวย ๆ แล้วอะ เพราะว่า 2 ข้างทางเนี่ย มันไม่ใช่ป่า มันไม่ใช่ต้นไม้ เขาจะถางป่าไปทั้งหมดเลยครับผม เปลี่ยนจาก อา สถานที่เนี่ย ให้เป็น เนิน
ครับ อืม อา ครับผม อืม อืม ครับผม อืม